'Di ba? sabi ko nga bakit ganun nakaka kawawa naman yung mga maliliit na tao. 'Di actually lahat tayo kawawa la lalo yung mga hindi gumagawa ng mga ganyan ng mga krimen 'di ba? Pero ganon uh-huh.
Oo, totoo yun. Mhm. Oo. Ah, oo totoo. Mm, tapos Tinaasan pa yung tax. Na hindi naman din ako ah, ma malaki ang tax ko pero hindi ko o maramdaman kung saan napupunta. Bukod sa mga pinapatayong mga kalsada, ay pinapaayos na kalsada na maayos naman. Ay mga ganun? Ayun, kaya medyo lalo na ngayon 'no. Ah, lalo pa nilang tinaasan 'yong tax. Kaya, imbes na may increase dapat kami, hindi namin maramdaman. Kasi nagtaas din 'yong tax, so parang 'yong last year gano'n pa rin. Oo kaya medyo mahirap talaga. Mahirap mag tipid.
Totoo. Hmm. Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Lahat. Mm. Eh imbes na idadagdag mo na lang sa panggastos, 'di ba sa pambayad. Dun mo pa baba dun mo pa yun mapupunta, ako nagbabayad pa ako ng accountant eh. Para lang maasikaso 'yan, oo. Hindi kasi ako ano, self-employed kasi ako. So meron akong sariling business. So meron akong accountant, pwede ko naman na ako 'yong mag-proseso kaya lang, wala akong oras aralin eh. Medyo nahihirapan ako sa taxation eh, oo. Oo, kaya sinikap ko nalang na mag-hire ng accountant although e although every quarter naman ako magbayad kasi every quarter naman ang filing namin. So, kaya lang yan na nakikita sabi mo nga pataas nang pataas tapos 'di mo naman maramdaman. Tapos konting dapat sa sa sa sa end ko na katulad na negosyante kailangan ide-declare mo lahat 'di ba? Mm, kasi nga
Totoo. Or Ipon. Mm. Oh. Hmm. Ay okey, oo. Mm. Mm. Oh ano naman kung may business ka. Ay nap ang hirap talaga nun. Mm, BIR. Mm. Ah. Mm. Totoo. Totoo, 'di ba. Hindi ka naman pwedeng eto lang, kasi maku-kwestyon ka naman.
Oo. Mm, mm. Eh kaya uh-huh.
Totoo. Eh sa tingin mo ba? Mas mahirap ba magtipid ngayon kaysa nung bata ka?
Nung bata ako, oo mas mahirap na ngayon. Kasi nung bata ako, nagtitipid ako para bibilhin ko lang yung gusto kong bag, gusto kong sapatos, ganyan. Eh ngayon, titipid ako kasi <scoffs> kailangan ko mapagpaka mapagkasya yung ano eh, 'di ba. Yung yung budget hmm. Eh, ikaw ba?
Oo. Totoo. Para sa sarili. Mm. Oo. Oo. Totoo. Hmm.